Hm, ne, nicht direkt. Also, n nicht unbedingt aus 'ner sportlichen Sicht heraus. Äh, ich habe am Anfang des Jahres für mich entschieden, dass ich versuchen möchte, irgendwie 'n bisschen über mich hinauszuwachsen. Äh, ich hatte so 'nen Moment gehabt, wo ich gedacht habe: „Oh, ich, äh, möchte auf jeden Fall 'n paar Sachen verändern und ich möchte so ganz grundlegend irgendwie 'n bisschen an mir arbeiten.“ Und, ähm
Mhm. Ja. Stark. Wie Wie kam es zu dieser Entscheidung, dass du gemerkt hast, jetzt wird's langsam dran, dass sich was ändert?
Hm, wir gehen in die Familienplanung tatsächlich. Und ich habe mir gesagt, dass, äh <chuckles> danke. Und, äh, das war tatsächlich 'n Auslöser Anfang des Jahres, äh, wo ich gesagt habe: „Okay, wenn wenn wir jetzt 'n bisschen ernster in der Thematik werden und ich für jemanden verantwortlich w werden soll sein soll, dann, äh, möchte ich auch noch mal 'n bisschen über mich rüberbügeln, bevor ich irgendwie 'ne größere Aufgabe angehe.“
Wow, Glückwunsch, ja. Mhm. Gute Einstellung tatsächlich, ja.
Und, äh äh, danke. In dem Rahmen habe ich dann angefangen, mich mit verschiedensten Sachen irgendwie zu zu beschäftigen. Also, das Atmen ist, ähm, eine von den Basis äh, Sachen. Ich habe es halt oft auch schon vorher gehört in den letzten Jahren irgendwie immer wieder, dass so Atmung die Basis für alles im Endeffekt ist. Also, 'ne Kumpeline hat 'nen Kontakt zum Spezialkommando und der ich glaube, es war 'n Kommissar, der hat ihr erklärt, dass, äh, was die Leute unterscheidet also, warum die funktionieren, wenn die in 'nen Raum kommen, wo alle massakriert wurden und warum die weitermachen können, ist, weil sie grundlegende Sachen wie Atemtechniken lernen. Und wenn die reinkommen in so 'ne krasse Situation, dann, ähm, Autopiloten, die hin zu 'nem gleichmäßigen, regelmäßigen Atmen, weil was die L meisten Leute machen halt in dem Moment, ist eigentlich so Schockstarre, nicht richtig vernünftig atmen. Du kriegst zu wenig Sauerstoff und dann
Ja. Mhm. Ja. Mhm.
dann, äh, funktioniert dein Gehirn auch nicht mehr richtig. Und, äh ja, war war eine der Geschichten.
Ja. Ja, schön, ne? Also, dann könnten auch dann manche neigen ja dazu, auch hyperzuventilieren, ne, um mehr Atmung irgendwie reinzubekommen. Und ich glaube, da wirklich Ruhe zu beha behalten, auch den Puls niedrig zu halten, ist, glaube ich, schon entscheidend.
Mhm. Ja, total.
A hast du das so in deinem Alltag erlebt, dass du vielleicht durch diese Atemübungen ausgeglichener wirst? Dass du wirklich auch weniger zornig bist, aggressiv oder konzentrierter bist am Tag?